ああ、いい、ん、素材が、はい、気持ちいいってことですね？
それもあるし、あの着てる自分をふっと鏡で見て、まあ、そんな悪い人じゃないな、別にいいんじゃないみたいな、あのあのなんて言うの、あのそうそうそう、ちょっとずつね。で、一応その流れで、少し回してみようかなって気持ちにようやっとこの1週間、2週間ぐらいはあったかな。ちょっとずつなってきたなって、そんな感じですよね。うんうん、ううん。
うん。<giggles> おお。 お気に入りコーデができたんですね。 ええ。 ああ、じゃあ、いいですね。あの、ま、はお羽織りがこう脱ぎ着できるものっていうのは、この時期うん、活躍しますよね。
はい。 あ、それは結構大事だと思いました。そう。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
うん。
で、あと僕どっちかっていうと、あの 家事の中で、食事の後の洗い物系をやることが多いので
はい。
脱いだら、あの中は長袖の カットソーじゃなくて七分とか。半袖とか、この方があのジャバジャバできるので、そこはちょっと考えてそうそうそうそう、うん。意外と大事なところです、これは。はい。
ふんふん。 はい、濡れにくいという、はい。 うん。 <laughs> そうなんですね。うんうん、長袖シャツ、はい、濡れちゃいますもんね。ちょっと面倒くさいですよね。うん。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
うん。なので、うん、そん時瞬間だけちょっとぱっと脱いで、で、まあ、うちん中ならね、そんな寒くないのでね。うん、そうですね。
うん。

あ、そうですね、あの、前日に決めてることが多かったですね、だいたい。うん。要は昨日と違うの、い「今日着たのと違うの明日着ればいいや」ぐらいのまず感覚でいって、で「今日は茶色のパンツ履きたい」とか、なんかそう、もう後はもう好き好きにっていう、うん。
うえ。 なるほど。 あ、うわ。そうですね、ま。 うん。 そうですね、会社だとやっぱり毎日同じメンバーに会いますから、昨日着てたのはちょっとっていう。<chuckles>
そう。 あ、そうだね。あ、確かにね。そのとうそのその通りだね。うんうん。そう。で、やっぱり結局、うん、パンツから入ることが多かったかあ、でも
はい。
シャツからいトップスから決めた時代もありました、確かに、うん。両方ありますね、はい。
ああ、そうなんですね。う、ふーん。なんか、か色々検討されたはい。
特に例えばシャツを何枚かそうそう、そそう、あるいは買いましたって、どこのこのシャツ着たいからどうしようっていう時はありますよ、やっぱり。うんうんうん。
ああ、そうですね、やっぱり買ったばっかりの服とか、あの、早く着たいっていう。うん。むすこわかります。たい。
あ、そうそう、早く着てみたい。そうそうそうそう、ね。ね、みんなどんな反応するかなって、まあ、誰も気が付かないことの多かったですけど、はい。で、うーん。
ん。<laughs> うん、意外と見てないふりことですよね。<laughs>
見てないと思いますよ。うん。特にね、男の人の服なんて誰も見てないじゃないですか？はい。
うん。<chuckles>
ね。うん、そうですそうです。うん。
なるほどなるほど。 はい。 なんかカバンとかはどうですか？カバンとかは決まってました？
あ、カバンはそうそう、あの、PC を持ってく日、持ち帰る日のカバンとそうじゃないのとあって、で、あとは、えっと、晴れてたら革のカバンが良くて、雨が降りそうだったら、濡れても構わないような素材のカバンっていう、ま、だいたいそれであとは、色がそんなにたくさん持ってるわけでもないのですけども、あの、とりあえず、どのコーデでも合いそうなカバンを揃えてて、最近使ってあげてないなっていうのはありますね、確かにね。うんうんうん。はい、でも楽しかったなと思いますよ、それ選ぶのは。うーん。
はい。 あ。 はい、確かに。 うーん、うん。 はい。 ああ。 なるほどなるほど。あ、はい、なるほど。でも朝の服選びっていうあの、ことだけでもすごいあの、天気を、気温をちょっと考えて夜から準備されたりだとかはい、なんかビジネスの時の、なん、決め方とかも、あの、お伺いすることができてはい、すごくそうですね、こだわりがあの、持たれてる方だなって思いました。はい。どうもありがとうございます。
うん。 うん。 そうだね。意外とこだわってましたね、はい。はい、ね、はい。はい。 話して楽しかったです。ありがとうございました。
はい。